Eu trabalho de 6 a 8 horas por dia mais ou menos.
Vamos botar na matemática. 6h a 8h, tá. E de que horas a que horas você faz? Tem um horário fixo que você estipula?
Geralmente então, meu trabalho ele é bem flexível, né. Então eu posso fazer pequenas pausas e, e continuar depois. Eu começo a tra exato, porque é remoto. Eu, geralmente, eu começo eh, porque preciso de uma rotina, enfim, eu começo a trabalhar às 8h
Uhum. Porque é remoto. Uhum. Ok.
Às oito da manhã eu já tô ligada, já tô trabalhando. E aí eu paro para ir bus
Que eu fazer assim, de 8h às 14h?